なんか自分結構その、運動とか大好きで。
お、はい。
あの、筋トレとか、あとテニスとかしょっちゅうやってるんですけど。
あら、いいですね。うん。
はい。やっぱそういうことしてる間って、なんかこう、スマホがら必然的に離れるし、なんか逆にこう、スマホばっかいじった後に、すごい筋トレとか、あのテニスやると
うん。 うん。 うん。
なんかこう、パフォーマンスが下がる気がするっていうか、なんていうか。そういうところがあるので、なんか自ずと、スマホ触らないようになると思うんで
おお、なるほどね。 うん。 はあ。うんうん。
何か、運動はやっぱ大事かなと思いますね。
運動をやってると、なんかスマホを触ってる時間が、ま、自動的に短くなるような気がするっていう感じですかね？
はい。 そうですね、なんかちょっと主観だですけど、はい。
なるほどね。うーんでも、あのお若いね、学生さんということですので、どうですか。あの周りの方なんか、あのお友達とかで、結構あのご覧になっててね、あのスマホをちょっといどん依存しすぎじゃないの、なんていう方とかいらっしゃいますか？
うん、はい。 うん。 はい。 はい。 ああ、もう、ありますあります。あの、スマートフォンのスクリーンタイムあるじゃないですか？もうあれが十何時間の人とか、ざらにいますね。
ああ。 はいはい。 うわ、それすごいですね。
すごいですね。まあ、ちょっ、まあ、さすがに毎日ではないと思うんですけど、ま、1日平均6、7、8、きゅ9時間とか、スクリーンタイムみたいな、人は、ま、もちろんその、最近は、大学の課題とか、その、お仕事とかでスマホを使うので、まあ、その時間も含まれてるとはいえ、ちょっと長くない、と思いますね。
うん。 うわ。 うん。 うん。 はい。 ですね。あのそういうことに関して何かあのお友達でありますとか、なんか周囲の方とお話されたりしますか？
うん。 うん。